İnanılmaz ya, eee, tamam şimdi orada şey yaptın, aaa, uçakla kalktın, aaa, taktın kıyafetleri ek a mentorunla beraber diyeyim. Peki, o an içinden neler geçti atladığın an? Atladığında neler hissettin? Bunları biraz anlatabilir misin? Heyecan mı, şaşkınlık mı nedir?
Evet. Evet. Hı hı. Yani, bir kere, tandem pilotu olan arkadaşım çok sevdiğim bir arkadaşım zaten. Hani, bana bir kötülük yapacağını düşünmediğim, güvendiğim bir insan yani. Bir hatası olmaz herhâlde falan diye düşündüm. Sonra çıkarken şey oldu böyle, <smacks lips> ya dedim, hani, hiç daha önce sorguladım ama uçaktayken sorguladım, sa saçma sapan son dakika, yani artık dönüşü olmayan bir yolda, "Daha önce, işte, hiç paraşütle düş atlayıp da, aaa, başına iş gelen oldu mu, kaza oldu mu, işte bunun açılma ihtimali var mı?" falan filan. "Ya." dedim, "Bu paraşüt açılmazsa ne oluyor?" Meğersem, işte, yedek paraşüt falan da varmış zaten, hani, kötü senaryoda öyle bir, acayip böyle risksiz aslında bir etkinlikmiş meğerse. Ama tabii, havadayken öyle hissettirmiyor kendisi.
Süper. <chuckles> Tabii. Hı. Evet. A! Hıı.
<clicks tongue>
Eee, tabii ki, şimdi ama yedek paraşüt olayını ben de bilmiyordum yani o zaman, ilk paraşütte bir problem varsa, aaa, 2. bir paraşüt daha var o zaman aslında çantada.
I evet, ben de bilmiyordum. Hı hı. Evet, evet, yani, işte yukarıdaki her ihtimale karşı yedek paraşüttü ama, tabii yedek paraşütü açan, böyle, yolcular falan da olabiliyormuş panikle falan filan böyle ama yine tabii profesyonel olan pilotlar, yani tandem pilotları bunu ayarlayabiliyorlar anladığım kadarıyla ama çok tehlikeli bir şey yedeğin açılması. Bu arada çok zorda kalmadıkça. Ben tabii, indikten sonra o kadar çok bilgi sahibi oldum ki dedim "Ya, yok ya, yaparım ben bunu ya, ben pilot bile olurum." falan şeklinde, her şeyi yaparım ben ya, uzaya roket bile atarım falan şeklinde gaza gelmiştim tabii. Ama şakalarımı da aldın tabii. Bu arada, hani, atlama niyetin falan varsa bir gün gün olur da, gayet şakacılar. Böyle, yukarıda, aşağı inerken, artık o serbest düşüş oluyor, 250 kilometreye yakın falan bir hızla düşülüyor zaten. Böyle, şanslıydım ben, bulutun arasından falan geçtik. Çok böyle saçma heyecanlı yani, herhâlde o he adrenalini alan insan bir daha hiçbir şeyden, iii, şey olamaz yani, mutlu olamaz gibi geliyor tabii ki.
Hı hı. A! <clears throat> <chuckles> Ben uçağı da uçururum, ben, falan diye. <chuckles> İşte paraşütü bırak. <laughs> A, çok iyi. Ne diyorsun? A, harika. <chuckles> Ya, o anlamda sana katılıyorum büyük ihtimal, zaten bu yüzden insanlar bu tür ekstrem sporlara bağımlı oluyorlar. Çünkü orada saldığın adren düşün adrenalini hiçbir yerde salgılamıyorsundur. Düşünsene, uçaktan atlayıp boşlukta aşağı doğru süzülüyorsun yani. <chuckles>
Tabii. Kesinlikle. Evet, müthiş ve günde bunu 20 kere yapıyorlar ya.